โอ้โฮ ดีเลย ดีเลยเนาะ อา สำหรับหมวกเนาะก็รู้สึกว่า โอ้โฮ พอ <tsk> จากที่บอกว่าตอนมัธยมอาจจะเจอเพื่อนไม่ดีบ้างนิดหน่อย ใช่ไหมคะ แล้วก็รู้สึกว่า มันก็ส่งผลทำให้เราเนี่ย ไม่ได้ใช้ชีวิตในมัธยมมันเต็มที่ ใช่ไหมคะคุณบ้าน อ่า ถ้าถามว่าแบบ โอ้โฮ พอมาคิด เนาะ พอโตขึ้นเนี่ย มันก็เริ่มมีผลกับชีวิต ก็คือเราเนี่ยต้อง อ่า ให้ความสำคัญกับการเลือกเพื่อนมั้งคะคุณบ้าน แบบควรที่จะเลือกคนที่คิดว่า อ่า มีทัศนคติที่เข้ากับเราได้ดี ไม่ทำให้เราเครียด ไม่ทำให้เราเหนื่อยจนเกินไป ใช่ เพราะว่าคืออย่างน้อยอะค่ะ ถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนที่แบบ toxic เนาะคุณบ้าน มันก็ค่อนข้างจะส่งผลกระทบกับ ทุก ๆ อย่างของเราเลยก็ว่าได้ ดังนั้นเนี่ยค่ะ ในปัจจุบันเนาะ หมวกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกับการเลือกคบเพื่อนเลยค่ะคุณบ้าน เพราะว่าอย่างที่คุณบ้านพูดมาเนาะ ความเสียดาย ไม่มีใครอยากให้มันเกิดความเสียดายต่อ ๆ ไปหรอกค่ะ ใช่ ทุกคนเนี่ยพอเจอความ ป ประสบการณ์ต่าง ๆ เนาะ ก็นำบทเรียนต่าง ๆ เหล่านั้นเนี่ย มาแบบ พัฒนาปรับใช้ในชีวิต เพื่อไม่ให้มันเกิด จุดแบบนั้นอีก ใช่ รู้สึกว่าประสบการณ์จริง ๆ แล้วอะค่ะ มันก็เป็นสิ่งที่ดีนะคะที่ทำให้เราเนี่ยเรียนรู้ แล้วก็เติบโตขึ้นค่ะ คุณบ้าน
แล้วคุณหมวกล่ะคะ? อืม หลัง ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ใช่ค่ะ อือ เออ ค่ะ ใช่ อืม ค่ะ อืม อืม ค่ะ ค่ะ อืม อืม ค่ะ ถูกด้วยค่ะ อืม อืม ค่ะ อืม ค่ะ ใช่ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ ใช่ อืม ถูกต้องค่ะ เหมือนถึงแม้ว่าจะเสียดายอะ แต่เราก็ไม่เสียใจเนาะ เพราะว่ามันก็ทำให้เราได้เป็นเราในทุกวันนี้ อะไรเงี้ยค่ะ เหมือนบ้านเองก็รู้สึกว่า จริง ๆ อะบ้านก็มีความโชคดีที่เราได้เจอเหตุ การณ์ ที่มันแบบ อย่างเงี้ย ตั้งแต่เด็ก ๆ มันทำให้เราแบบรู้จักความเข้มแข็ง แล้วพอเรา โต ใช้ชีวิตมาอยู่ด้วย คนเดียวอะ เราก็ เอ่อ depends on ตัวเองเสียมากกว่า เพราะเรารู้ว่า เออ เรา เราไม่ได้มีคุณแม่แล้ว เราก็ต้องแบบดูแลตัวเอง เราต้องแบบใช้ชีวิตด้วยตัวเองให้ได้ อย่าง เงี้ยค่ะ อืม
อือ ค่ะ อา ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ค่ะ อา ค่ะ อืม ใช่ เห็นด้วย ๆ เลย แล้วแน่นอนเนาะ แบบว่าความเสียดายต่าง ๆ อะค่ะ แน่นอนว่ามันช่วยให้เราเติบโตขึ้นได้มากเลยนะคะคุณบ้าน อย่างเช่น ของหมวกเนาะรู้สึกว่า คือทำให้เราสามารถใช้ชีวิต คนเดียวได้ เก่งมาก ๆ ขึ้นเนาะ รู้สึกว่าเหมือนบางครั้งอะ การที่เราต้องไปพึ่งพาใครมากเกินไปเนาะ หรือว่าแบบ โอ้โฮ ฝากความหวังไว้กับใครมากเกินไปเนี่ย มันอาจจะทำให้เรารู้สึกว่า ถ้าเราเกิดผิดหวังขึ้นมาอะค่ะ คุณหมวก คุณบ้าน มันก็รู้สึกแบบ โอ้โฮ โหดร้ายมาก ๆ เลยค่ะ แล้วก็ดังนั้นเนี่ย จากประสบการณ์ต่าง ๆ เนาะ มันทำให้หมวกเนี่ยคิดว่าแบบ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วการใช้ชีวิตคนเดียวค่ะ เป็นเรื่องที่แบบว่าแฮปปีมากค่ะคุณบ้าน
ค่ะ อา ค่ะ อา ค่ะ อืม ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม ใช่ ถูกต้องค่ะ สุดท้ายแล้วเราก็ต้องรักตัวเอง ทำทุกอย่างเพื่อตัวเอง อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ มันก็เป็นการทำ พอเรามองไป มองไปย้อนอดีตเนี่ย เราก็จะได้แบบเอามาปรับปรุงตัวว่า เอ๊ะ เราควรจะคัดอะไรเข้า คัดอะไรออกมากกว่า ไอ้ เพื่อ เราจะได้ใช้ชีวิต ได้อย่าง ไม่ประมาทอีก หรือว่ามันจะมา สุ่มเสี่ยง กับชีวิตเรา อย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ อา อืม อืม ค่ะ จริง จริงค่ะ ค่ะ อา ใช่ ใช่เลย ใช่เลย อืม โอ้โฮ ใช่เลยค่ะคุณบ้าน ยังไงวันนี้ คือรู้สึกว่าได้พูดคุยกัน รู้สึกดีมาก ๆ เลยค่ะคุณบ้าน มีโอกาสหน้าเรามาพูดคุยกันใหม่นะคะ แล้วก็วันนี้ ค่ะ วันนี้คือขอบคุณคุณ ค่ะ เช่นกันเลย ขอบคุณคุณบ้านมากเช่นกันเลยค่ะ ยังไงก็ฝากคุณบ้านดูแลสุขภาพด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ค่ะ ยินดีมากค่ะ ค่ะ ขอบคุณ คุณหมวก เช่นกัน